Eee, untuk jajanan atau yang Kakak sering ngelihat-ngelihat yang viral itu apakah intensitasnya itu seperti apa, Kak? Seringkah, setiap harikah, atau mungkin, eee, dalam seminggu cuman beberapa kali gitu?
Oke, mungkin kalau misalnya aku apa ya namanya scrolling gitu ya kan. Itu kan suka ada ya Kak kayak content creator yang food vlogger gitu aku nge-follow dia gitu kan. Terus dia tuh kan se kaya selalu muncul ya, Kak, di feed gitu, terus aku jadi penasaran Kak karena kayak tergiur banget, itu biasanya sih iya seminggu ada lah kayaknya makan, eee, hunting-hunting yang kayak gitu dari sosial media tuh sekitaran 4 ya Kak, empat empat kali dalam seminggu ada kayaknya, Kak. Tapi untuk yang lainnya biasanya tiap hari sih Kak, yang ya ya itu tiap hari tuh kayak nyari-nyari jajanan aja gitu, Kak.
Oh gitu. Lumayan ya, lumayan sering ya. Iya sih berarti, eee, dengan setiap hari Kakak itu sering banget tuh ngelihat, eee, ngelewat gitu ya konten-konten tentang food vlogger gitu Kak ya, dan itu membuat Kakak tuh tergiur jadinya, ya kan?
Bener banget. Iya paling kan kayak cara mereka makan tuh kayak yang enak banget gitu ya, Kak. Dan akunya lagi craving banget kayak gitu, Kak.
Mmm. Iya, paham sih. Iya sih, apalagi dengan food food vlogger yang lumayan udah terkenal gitu kan dengan cara dia shooting-nya, terus makanannya yang kayak menggiurkan banget, jadi Kakak tuh kayak terpancing ya pengen hunting juga makanan itu. Gitu ya, Kak ya?
Bener banget. Ya gitu banget, Kak.